Iya kan, jadi dia udah, eee, peka banget gitu kan, kadang kalau sakit juga dia kayak nyamperin gitu kan, ngehibur gitulah, walaupun kayak pas lagi sedih juga, kadang-kadang tiba-tiba kayak, eee, dia bentangin badannya gitu kan, pokoknya biar kita uyel-uyel gitu, <chuckles> gitu kan. Biar, eee heeh, kan langsung kita langsung kayak, aduh udah lupa deh semua kegalauan dan semua masalah yang ada, langsung heeh langsung mood-nya langsung baik lagi gitu kan.
Heeh, minta dielus itu Kak. Heeh, cuma masalahnya kadang heeh kadang jadi lupa, malah aku tuh kadang kalau lagi mainan am mainan ama kucing, mandiin, ngerawat gitu kadang suka lupa waktu malah, oh aku harus kerja nih, aku harus ke mana gitu nih, heeh, malah <chuckles> malah keasikkan. Kan kucingku ada 3, jadi kalau mau mandiin, ya satu satu satu gitu, soalnya aku tuh inuk itu Kak, kalau mandiin ke dokter hewan atau yang yang apa itu namanya, pet care gitu ya? Tempat mmm, tempat perawatan gitu kayak kurang percaya gitu, takutnya kucingku nanti diapa-apain gitu. Kan kita nggak tahu ya di belakang kita nanti kucingnya di <chuckles> toel-toel, apa dijitak, kan kita nggak tahu ya, kalau kita sendiri kan heeh kita sendiri yang ngerawat kan kita yakin, oh ini kucing aku tuh yang aku rawat, yang aku jaga gitu, jadi kepercayaan heeh, kepercayaan itu tumbuh gitu Kak.
Oh malah keasyikan ya, main sama kucing ya? <chuckles> Iya benar. Klinik, mhm, iya. Hmm. Iya sih. Ah, betul betul. Iya, betul, betul banget sih. Iya, iya, wah menarik banget ya Kak topik eee, bahasan kita di malam hari ini, makasih banyak Kak untuk waktunya dan ceritanya.
Iya Kak, sama-sama Kak, terima kasih Kak.